Ja, <snorts> Mount Everest gleich, genau. <laughs> Wenn schon, denn schon. <giggles>
<laughs> Alles gut. Ich dachte ja, ich dachte mir so: „Boah, das habe ich heute auch gesagt, wenn schon, denn schon“, ja.
Ja, oder wie bei den Videospielen von früher, kennst du die? Da fliegt man mit dem Helikopter los und der wirft dich oben an der Spitze des Schneeberges ab und dann musst du von dort da runter, ne? Kennst du dieses Spiel? <chuckles>
Ja. Genau. Ja, ja, das war auch immer spaßig. Auf jeden Fall kenne ich das. Ah, super.
Das hat mir auch immer gefallen, ja. <laughs> Ah, super. Ja, wir können ja auch einfach so fahren in dem Videospiel, dann brechen wir uns schon nicht so viel die Knochen und <chuckles> haben nicht so viele blaue Flecken und ja, und heutzutage gibt's ja eh nur noch so wenig Schnee und ja, also von daher, ja. Super Lösung. Ja, mich auch, gell, <laughs> immer.
Klasse. Ja. Genau. Was? Und keine Höhenangst und nix. Mhm. Ja, hast du recht. Hat mich sehr gefreut. <laughs> Tschüss.